Gut, das war in dem Moment schon auch so. Es war mir total unangenehm, nur es war offensichtlich, da ging‘s konnte ich jetzt gar nicht es nicht zugeben. <laughs> Ähm, also, meistens
Mhm. Mhm. Ja, klar. <chuckles> Und gibt‘s irgendwelche Worte, die für dich am besten funktionieren bei ‘ner Entschuldigung? Also, eher ganz kurz und direkt und das gleich über die Bühne bringen oder denkst du dann lieber erst noch mal in Ruhe drüber nach oder ja, wie läuft das bei dir ab?
Mhm. Also, ich schaue schon, dass es zeitlich nicht zu lange dauert, weil da können sich ja unguf gute Gefühle einfach weiterentwickeln, ne? Solange also, je länger ich warte, umso mehr passiert ja auf der anderen Seite vielleicht irgendwas von: „Hey, was ist denn hier los?“, oder: „Voll scheiße“ und bei mir auch so Also, ich bin schon eine eine Freundin von es auch schnell also, schnell ‘ne Entschuldigung aussprechen. Und bei mir ist das halt so, es gibt nicht so einen Stansatz Standardsatz, weißt du? Es ist eher so: „Um was geht‘s denn?“ Und vielleicht braucht‘s auch manchmal ‘ne Erklärung. Also, manchmal braucht‘s vielleicht ‘ne Erklärung, nicht, um mich, ähm, zu verteidigen, sondern das macht‘s manchmal deutlicher, wie das passiert ist. Also, zum Beispiel jetzt dieses Beispiel, was ich erwähnt habe. Es hätte ja sein können, dass ich‘s wirklich mache und mich auch also, sie sie wirklich blo also, kann man kann ja so ‘n fiesen Zug mal an sich haben, dass man sagt:
Mhm, mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
„Ich f ich bin ärgerlich mit dir und ich habe dich jetzt bewusst bloßgestellt.“ Ich finde, dann kann ich halt auch da zu stehen. Aber das war also, ich habe dann halt erklärt so: „Es war ‘n totales Versehen.” Ich habe halt einfach nicht nachgedacht. Das war reine Dummheit von mir, also, ich finde, das hilft schon auch manchmal zu erklären wo etwas herkommt, weil manchmal macht man ja auch böse Sachen. F oder was heißt böse, also, fehlerhafte Dinge, weil man vielleicht ‘n Problem mit einer Person hat. Und dann geht‘s ja auch darum, dieses Thema anzusprechen. Deswegen, da geht‘s dann nicht drum genau, geht dann nicht darum, einfach „Sorry“ zu sagen, sondern das Thema dahinter anzusprechen.
Ja. Ja, richtig, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, manche machen absichtlich Fehler, genau. <chuckles> Ist ja auch nochmal so ‘ne Sache, genau. Genau, richtig. Ja, und wie gehst du damit um, wenn eine Person mal deine Entschuldigung nicht annimmt? Hattest du schon mal überhaupt so ‘ne Situation?

Hm ja, und, ähm, wie war das? Also, da war‘s schon so dass doch, ich hatte es hat sich 'ne Freundschaft auseinander entwickelt. Also, wir sind nicht mehr befreundet. Da habe ich dann zu einer Sache auch gesagt, ähm: „Du, das tut mir leid, dass du dich da jetzt so fühlst und ich würde es nicht anders machen.“ Also, da habe ich auch gesagt: „Es tut mir leid, wie du dich fühlst, nur ich werde es nicht anders machen, weil ich ansonsten mich verrate“, so, ne? Und ich habe aber auch genau erklärt, was für mich okay ist oder wo ich sehe so, da könnte ich vielleicht sie mehr unterstützen und so weiter und so fort und da nicht und das hat sie nicht akzeptiert. Sie wollte von mir, dass ich ganz auf ihre Seite gehe, dass ich ganz das so mache, wie sie will und dann ist halt für mich auch 'n Cut, also, da ist halt auch wirklich 'ne Freundschaft dran zerbrochen, wo natürlich noch tiefere Sachen lagen, weil sie dann sehr auf 'ne persönliche Ebene gegangen ist. Aber das wäre so 'n Beispiel. Also es führen.
Mhm. Ja, mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, kann man total verstehen. Hm. Mhm, mhm. Ja, wenn da so das Verständnis fehlt und dann da auch kein Kompromiss zustande kommt, da wird‘s natürlich auch schwieriger. Also, in dem Fall hast du‘s dann lieber ruhen lassen einfach und bist in Frieden dann auseinandergegangen sozusagen, oder?
Nein, Frieden war‘s nicht. Wir sind im Streit auseinander, aber <laughs> schön wär‘s.
<chuckles> Schade. Okay. <laughs> Das wünscht man sich natürlich oder dem anderen noch, ja. Aha.
war 'ne zwanzigjährige Freundschaft, die da zerbrochen ist und da habe ich dann aber auch ich habe Grenzen aufgesetzt, weil sie dann wie gesagt auf 'ne persönliche Ebene gegangen ist. Also es es war eigentlich so, dass sie dann sich hätte entschuldigen müssen und, ähm, da habe ich gesagt: „So redest du nicht mit mir, das akzeptiere ich nicht mehr.“ Und, ähm, was heißt blockiert? Ich habe gesagt: „So nicht mehr“ und habe dann nicht mehr drauf reagiert, was dann noch kam, sondern dann war Schluss.
Mhm. Mhm. Oh, war richtig tief, mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ne, wenn ne, wenn eine Person einem dann nicht mehr guttut und man fühlt es dann auch, man fühlt sich schlecht, dann ist es doch besser, man lässt es dann ruhen und sagt: „Okay, bis hierhin war der Weg gemeinsam, aber jetzt wird es Zeit für ‘n neues Kapitel.“ Ich glaube, das ist wirklich dann ganz gesund und ganz gut, mhm.
Und da würde ich auch was genau. Ja. Ja, genau. Eben. Ja, würde ich so sagen, und da ist halt auch 'n Beispiel, wo ich sagen würde, da würde ‘ne einfache Entschuldigung nicht reichen. Wenn sie jemals wieder in irgend 'ne Art und Weise Kontakt mit mir möchte oder mit mir irgendwie vielleicht sogar freundschaftlich verbunden sein möchte, müsste sie zum einen hierher also, sie müsste zu mir kommen. Das bedeutet 'ne Flugreise, sie müsste sich Zeit nehmen, da müsste ganz viel gesagt werden, damit ich es akzeptiere. Genau.
Mhm. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Mhm. Damit du wirklich siehst wahrscheinlich auch, dass es ehrlich gemeint ist und rü wirklich ernst gemeint ist, oder? Mhm, mhm.
Mhm. Also, das wäre was so 'n Fall, wenn ich so was machen würde, da bräuchte es mehr als einfach nur: „Tut mir leid.“ Da bräuchte es wirklich auch 'ne Geste dazu. Nicht nur Worte, sondern 'ne große Geste, wenn also, ne? Damit das wieder ins damit das ins Reine oder damit dein Weg weitergehen könnte. Das heißt, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was vorgefallen ist, braucht‘s 'ne unterschiedliche Antwort.
Hm. Mhm, mhm. Mhm. Ja, richtig. Ja klar. Mhm. Und was hältst du davon, äh, dass ja auch Zeit manche Wunden ja manchmal heilt? Also, ist es manchmal besser, bei manchen Dingen vielleicht, ja, 'n paar Jahre dazwischen zu lassen, bevor man sich wieder annähert oder so, dass es dann entspannter wieder ist? Äh, ja.

Ja, richtig. Ja, das hört sich gut an. Das muss einfach von Herzen kommen, dann fühlt man das auch. Genau, ja.
Also, verstehst du dieses noch erklären? Genau. Ja, und halt nicht so: „Aber du hast ja das und das auch gemacht.“ Das ist so wie im im Kleinkinder-Dingsda.
Mhm. Genau, dieses „aber“, oder? Meinst du dieses, ne: „Ich entschuldige mich, aber“ Also, wenn sich dann jemand rechtfe fertigen will, das we hört sich dann nicht so echt an, gell? Ja. <laughs>
Ja. Ja. „Du bist auch schuld.“ <laughs> So: „Hallo?“ <laughs> Ja, oh, mag ich gar nicht, ja. Also, würde ich sagen, in beide Richtungen ähnlich, was ich erwarte, aber wie ich auch vorgehe, das entspricht sich eigentlich.
Ja. Mhm. Ja, okay. Ah, schön. Also, danke dir für das schöne Gespräch. Also, das, äh, ja, hört sich alles gut an, was du da erzählt hast und ja, ich ich du gehst da richtig nach deinem Herzen, machst du sehr schön und ja, freut mich.
Mhm. Ja, absolut. War ja auch 'n Prozess, muss ich sagen. Ge war ja nicht immer so. Also, <chuckles> ja, danke, hat Spaß gemacht.
Ja klar, ne? Ja, jederzeit wieder. Mach's gut. Tschüss.
Tschau.

Äh, ja, aber, also, wie gesagt, da wird da wird nicht die Zeit reichen. Also, da muss was passieren. Da würde ich nicht sagen so: „Hey, in paar Jahren, mal schauen, wie's einem geht.“, sondern, ne, da braucht's mehr. Sonst akzeptiere ich da nix. Auch so 'ne ganz klare Grenze. Und aber klar, man kann immer nach 'ner Zeit gucken oder auch bei anderen Sachen, wenn man wenn vielleicht was Kleineres passiert ist, dass man sich zwar entschuldigt hat, aber die andere Person es vielleicht noch nicht annehmen kann. Ähm, ja, dann dann ist es dann braucht's vielleicht Zeit. Und dann kann man natürlich gucken, das habe ich schon von einigen gehört, dass es dann nach 'n paar Jahren anders ist auf einmal.
Mhm. Mhm. Ja, in dem Fall nicht, ne? Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Ja, und wie ist das bei dir in der Arbeit so bisher gewesen? Ist es da anders, wenn man dann Fehler macht und sich entschuldigt, als jetzt zum Beispiel in der Freizeit bei Freunden oder Familie oder so? Gibt's Unterschiede, äh, so generell zwischen Arbeit, Freunde und Familie, was Entschuldigen grade angeht, äh, wenn man Fehler gemacht hat?
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, würde ich also, ne, würde ich eigentlich das Gleiche sagen. Auch da liegt's dann an dem am Kontext. Und auch da braucht's aber 'ne klare Entschuldigung. Also, ich hatte das mal mit 'ner Klientin, wo ich was, zwar anonym, aber ich habe was geteilt von ihr, so 'ne Art Testimonial, wo ich wei wo ich dann im Nachhinein also, sie war getriggert davon, dass ich das geteilt habe, und ich habe dann da im Nachhinein verstanden also, es war alles rechtlich abgesichert, weil ich das Recht habe, Dinge zu teilen anonym. Nur ich habe verstanden aus dem, wie's ihr wo sie im Prozess war. Dass es sie getriggert hat. Das heißt, dann habe ich natürlich auch Repair gemacht. Also, ich habe natürlich gesagt: „Ich verstehe dich.“ Ich habe es in dem Fall auch runtergenommen, weil's mir wichtiger wie war, wie's ihr ging. Und da habe ich dann auch gesagt, weil ich hatte es ich ne, in meiner Instanz, ich hatte nicht gesehen oder hatte das nicht bedacht, dass sie das wirklich da triggern könnte, gerade weil es um 'n bestimmtes Thema auch ging. Und da habe ich mich auch entschuldigt. Das war auch natürlich nicht einfach, weil man sich ja auch professionell erstmal kurz in Frage stellt.
Mhm. Mhm. Ah, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ja, mhm. Mhm. Ja, klar. Ja, dann macht man sich doch erst mal Gedanken, genau, ne? Ja, klar. Aber ist ja toll, dass dir das auffällt und dass dir dann auch überlegst: „Okay, wie gehe ich da jetzt vor“, ne? Und ja, wie kommt man da jetzt wieder ins Reine, ne? Also, das ist ja gut. Mhm. Wie ist es umgekehrt bei dir, wenn sich jemand, äh, ja, zu dir entschuldigen kommt? Äh, fällt dir das leicht, das anzunehmen, oder ist das auch wieder situationsabhängig oder so?
Mhm. Ja, schon. Weil ich meine Wie meinst du? Mhm, auch situationsabhängig. Allerdings liegt es da total dran, dass ich merke, es geht nicht um 'ne Verteidigung, sondern es ist 'ne ernst gemeinte Entschuldigung. Und da sind keine no strings attached, da ist nichts dran von wegen: „Ah, ich sage das jetzt, damit du zufrieden bist oder damit ich's los bin.“ Also, ich muss merken, dass es die Person von ganzem Herzen meint, dass es irgendwie auch leid tut, also, dass sie emotional mitgehen kann, was das vielleicht auch für mich bedeutet. Und dass da nicht noch so 'n Sprüchlein hinterherkommt von wegen: „Hey, tut mir leid, aber du und du hast ja auch das gemacht.“ Also, weißt du, das kann ich gar nicht haben. Also, die Entschuldigung muss wirklich für sich stehen und dann kann man natürlich über andere Dinge auch später sprechen, aber nicht im Zusammenhang mit der Entschuldigung.
Mhm, mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.